Anladım. Şeyle de biraz alakası var galiba. Eee, o konuşmanın konusuyla da alakalı, değil mi? Mesela çok komik bir şe şey çok komik bir şey konuşuyorsanız ve sonra, işte, hani, konuşma bitti, "tamam" yazdığında başka bir şey, ııı, veya ailenle bir şeyler konuşuyorsunuz. Keyif almadığın bir konu ama, hani, tamam kabul ettin ve "tamam" yazdın ya da patronun bir şey söyledi ve "tamam" yazdın. Bunlar arasında nasıl farklar görüyorsun mesela? 3'ü de tamam, tamam, tamam. N nasıl bir fark var?
Yani çok doğru, hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Gi Evet. Ya, ya şöyle kısaltmalar böyle, eee, bence bir duygu ifade etmiyor. Hani, mesela, şey gibi bu, işte, tamam veya, işte, ya da Türkçe'de çok da kullanılan, işte, OK gibi. <chuckles> Baktığında, işte, OK'u t Aynen, tm gibi, işte.
Anladım. OK; evet ya da tm çok hiç hoş bir şey değil bence. Ne düşünüyorsun? <chuckles>
Ya, bunlar bence duygu ifade etmiyor. Ya bence çok duygusuz geliyor bana, işte, ya da, böyle, geçiştirilmiş hissettiriyor bende. Iıı, yani ben olsam ba bana birisi yazsa, işte, OK veya, işte, tm, ııı, yazsa, hani, şey, bir bağlamı olmazsa mutlaka kırıcı hissettirir yani, işte, ya da, işte, geçiştiriyormuş gibi, işte, hani, tamam. Yani başımdan savma gibi.
Hıı. Hı hı. Hıı. Anladım. Şey çok ilginç şey çok ilginç gelmiyor mu sana? Neden bu mesajlar yanlış anlaşılıyor veya neden acaba böyle şeyler bizi kötü etkiliyor konuşma bağlamında psikolojik olarak?
Ne gibi? Ya açıkçası açıkçası burada, ııı, net i iletişim olmadığı için ve, tabii, e, duygular da bir şekilde karşı tarafa aktarılmıyor, ııı, mesajlaşmada. E, bir de şimdi şöyle bir gerçek de var: İnsan beyni belirsizlik olduğunda genellikle negatif, ııı, şeylere, eee, yöneliyor, işte, ııı Hı hı.
Anladım. Kesinlikle doğru. Evet. Aynen çok güzel bir noktaya değindin o konuda. Aslında ı ı ııı, bizim nötrümüz daha çok negatife çünkü, ııı, o konuda biraz, ııı, savunmaya girmemiz gerekiyor, değil mi? Kötü bir şey olduğunda aslında bilmen gerekiyor. Dolayısıyla negatife odaklanman çok doğal bir şey. Eee, o yüzden mi o yüzden mi böyle daha çok negatife yöneliyoruz o konularda?
Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Hı. E evet. Yani bu m özellikle de, işte, mesaj aldığımızda onun bir sesi de olmadığı için mesajın, ııı, ya da, işte, sesli mesaj dışında öyle söyleyeyim kısa mesajlarda bir mimik yok bir ses yok, ııı, beyin, ııı, bu tehdidi ayıklamaya odaklandığı için, işte, bu, ııı, belirsizliğin olduğu durumlarda hemen, ııı, bir savunmaya ihtiyacı, işte, ya da, eee, bir, eee, bu bölgeyi, işte, mesela, o belirsiz olan bölgeyi, eee, mutlaka bir duvar, ııı, işte, ya da, ııı, kesin, işte, bana şunu demek istedi gibi hemen bir taraf alma ya da ya da bir savunmaya çekme şeklinde, eee, beynimiz o şekilde hareket ediyor.
Evet, evet. Anladım. Hı hı. Tabii.

Kesinlikle. Peki zamanla, böyle, eee, mesajlaşmada daha az sıkıntı yaşadığını fark ettiğin ilişkilerin oldu mu mesela arkadaşlarında? İşte, ilk arkadaşlıkta veya, eee, zaman geçtikçe sanki bu konuda daha az sıkıntı yaşadığını fark ettin mi mesajlaşmada?
Hı hı. Ya evet, eee, zaman geçtikçe tabii, eee, o, eee, bir bağ da kuruluyor bakıldığında. İşte, bir anlamlı bağ da oluşuyor. Eee, öyle olunca, eee, bu, eee, mesajlaşmaya da hatta iletişimimize de yansımış oluyor. Eee, değiştiği çok oldu gerçekten zamanla.
Tabii. Hı hı. Hı hı. Yani deseni görüyorsun bir de tabii bir insanı tanıdıktan sonra. Çünkü şeyi fark etmişsindir, ya, hani, her insan kendini çok iyi ifade edemeyebilir yazarak. Eee, veya bazı insanlar emoji kullanır, bazı insanlar, işte, parantezle gülücük surat yapabilir, değil mi? Tabii, tabii. Çünkü her insanın aynı yazma biçimi olmayabilir ama, ııı, böyle şeylerin de pö problem çıkarması çok mümkün ve doğal. Iıı, olabildiğince, böyle, ııı, dediğin gibi çözümler çok iyi mesela. O konuda içini rahatlatmak için aramak çok hoş bir şey bence. Umursadığını gösteriyor, değil mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Saygı göstermek gerekiyor bu konuda da aynen. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Evet, kesin. Hı hı. B eee, ben de aramayı tercih ediyorum, ki bir yanlış anlaşılmayı da, eee, önlemek adına.
Aslında çok güzel bir şey. Iıı, çok profesyonel bir mesajlaşmacı değilim ama, ııı, anladığın kadarıyla anladığım kadarıyla ama en azından sevdiğin için, eee, kendini iyi ifade edebiliyor edebiliyorsun anladığım kadarıyla, doğru mu?
Hı hı. <chuckles> Ben de aynı şekilde. Hı hı. Evet, eee, mümkün mertebe de kendimi iyi bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum diyeb eee, diyebilirim, en azından.
<chuckles> Bence bu çok güzel bir şey. Eee, hayatı da kolaylaştırıyor gayet. Iıı, paylaştıkların için teşekkür ederim. Çok, ııı, derin bir konu oldu aslında, beklediğimden daha çok.
Çok doğru, evet. Ben Evet, benim için de çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere. Hoşça kal.
Görüşmek üzere.